Oke wah itu memang, apa ya menarik ya dari yang awalnya melihat pengalaman senior dan akhirnya kamu menggantikan posisinya dia dan bahkan ini sampai mengubah sistem, eee, apa ya be ber di perkantoran itu ya entah pembagian tugasnya dan, untungnya juga, eee, dari pimpinan tertinggi tadi tuh bisa melihat secara objektif ya bahwa, eee, ini kan ada porsinya masing-masing dan ada yang nggak adil nih di mana, eee, misal kalau dia apa, kalau kamu ambil pekerjaan itu kan sebenarnya kamu juga punya tanggung jawab dan sebenarnya kan itu juga ya gunanya departemen, masing-masing kalau memang tidak bisa mengerjakan, laporan yang seharusnya adalah tanggung jawab mereka ya buat apa gitu kan fungsinya juga.
Bener. Iya untuk apa banyak-banyak gitu kan ngapain 1 orang cukup gitu, <chuckles> iya bener, bener mending semua orang itu gajinya dikumpulin buat aku, aku rela deh gitu. <chuckles>
<chuckles> Mending di dipotong aja gitu ya, kamu yang dapat gajinya kalau gitu. <chuckles> <chuckles> Iya sih itu emang tapi menarik ya memang kalau di kantor itu kadang butuh ketegasan yang lebih ya dibandingkan, eee, misalkan kalau kita hubungan pertemanan gitu kan pasti, ada mungkin nggak papa ya sekali-sekali kita, eee, nggak enak gitu ya tapi kalau udah hubungan profesional dan ini kan hubungannya dengan tanggung jawab dan, waktu gitu kan, waktu yang di mana kita alokasikan untuk bekerja dan ada put perhitungan gaji juga dan itu kan pasti, eee, banyak ya pertimbangannya disitu. Nah, terus kalau eee, ngomong-ngomong ya tadi kan soal perkantoran atau dalam dunia kerja, nah sebenarnya kalau untuk menolak itu ada perbedaan enggak sih kalau untuk kamu pribadi antara dunia kerja dan ya misalnya dengan temen, keluarga dan sejenisnya?
Iya iya. Bener bener. Oh ya, bener. Pertemanan iya bener bener bener, jadi aku keingat nih satu kasus ya dimana ada temen aku yang minta tolong ke aku di luar jam kerja gitu ya, dimana aku harusnya istirahat. Jadi singkat aja, eee, ada sisi kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan juga gitu dan tergantung situasinya darurat atau enggak juga gitu ya, jadi pada saat itu ada situasi yang, eee, darurat, ada insiden di lapangan gitu sehingga membutuhkan laporan yang cepat untuk dikirimkan ke perusahaan induk gitu. Nah jadi, eee, teman aku ini kurang ahli tuh untuk membuat laporan itu, dia, eee, dia memang staf biasa cuman diperintah oleh atasannya untuk, eee, menyiapkan laporan itu, jadi karena dia betul-betul memelas kemudian aku melihat memang situasinya, eee, situasinya darurat gitu ya, aku berpikir kalau aku nggak bantu entar bahaya nih gitu entar dia bisa, eee, kena nih performa dia gitu ya, bisa jadi dia kena peringatan 1, 2, 3 aku nggak ngerti pokoknya aku ber merasa bisa bahaya dengan, eee, kejadian ini kalau aku nggak tolong, jadi aku tolong gitu, tidak serta merta aku selalu menolak gitu ya permintaan tolong ke aku meskipun, di luar jam kerja aku tergantung ininya deh, tergantung cara mereka meminta tolong dan tergantung tingkat, eee, daruratnya seperti apa gitu. Jadi aku tolong, aku siapkan datanya, aku berikan ke dia bahkan aku tidak minta kredit sama sekali, tapi orang-orang tahu itu yang aku yang mengerjakan gitu ya, eee, karena me dia tidak bisa gitu orang tahu dia nggak bisa ngerjain jadi, eee, ya udah aku tolong udah gitu aja, eee, dan akhirnya masalah itu selesai, jadi ada hal-hal yang, eee, perlu pertimbangan sendiri gitu ya tidak serta merta harus ditolak dengan tegas juga gitu.
Oh oke. Iya. Oke. Mhm. Mhm mhm. Ya. Iya. Mmm. Mmm, mhm. Oh oke. <chuckles> Mhm.